जी, देखिए बचपन की यादें ना बहुत ज़्यादा सुहानी होतीं हैं और आज हम बड़े हो गए हैं तो हमें ना कहीं न कहीं वो बचपन की यादें बहुत ज़्यादा याद आतीं हैं। है ना? तो ऐसे में हम जब याद करते हैं चीज़ों को तो हमें पता चलता है कि हम उस टाइम पे ना कुछ ऐसी ची वस्तुएँ इकट्ठे करते थे, कलेक्ट करते थे ना जो कि आज अ, अगर हम सोचे अगर आज उस उसकी वैल्यू जो है, उसकी मूल्य जो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी उस स टाइम पे ना हम उसको अ, कलेक्ट करके बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते थे, बहुत ज़्यादा गर्व करते थे अपने ऊपर। तो वो कौन-सा चीज़ था जिसको आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके गर्व फ़ील करती थी और किस तरह उसको आप कलेक्ट करती थी?
हुँ। जी। हुँ। जी। <chuckles> अ, देखिए बहुत ही ख़ूबसूरत वक़्त आपने याद दिला दिया है वाक़ई। अ, बचपन सच में बहुत ही ख़ूबसूरत होता है, यादगार होता है और जब आपने कलेक्शन की बात की है तो इतनी सारी चीज़ें हुआ करती थी जो आज के जो बच्चे हैं शायद सोच भी नहीं सकते, उन्हें मालूम भी नहीं होंगी अगर कहा जाए तो। देखिए, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे ए, स्कूल में तो अ अ अम, बहुत ज़रूरी था किताबों के ऊपर ब्राउन कवर जो होता है कॉपी किताबों पर वो चढ़ाना। वो एक हाँ, वो एक अलग ही मतलब मज़ेदार प्रक्रिया हुआ करती थी किताबों को बड़ी ही सलीके से ब्राउन शीट से अ, कवर किया जाता था हालाँकि करने को तो देखिए अ, अख़बार से भी कर ल सकते थे लेकिन ब्राउन शीट में सब एक अ, जैसे दिखते हैं इसलिए एक थोड़ा नियम होता है, अच्छा लगता है। तो उसके लिए पहले तो देखिए मतलब मैं तो क्या करती थी बड़ी सँभाल के रखती थी, तो पहले तो मैं अख़बार से कवर करती थी सारी कॉपी-किताबें उसके ऊपर मैं ब्राउन कवर चढ़ाया करती थी। हाँ, और उसके अ, उस वक़्त में देखिए आया करते थे अ, स्टीकर अ, तो नहीं होते थे लेकिन जैसे अ, आप कह सकते हैं छोटे-छोटे स्टीकर के रूप में ही काग़ज़ की एक चिट्स टाइप की आती थी पूरा एक चार्ट मिलता था उसके ऊपर लिखा होता था इंडेक्स बना होता था, आपका नाम क्या है, आपकी कक्षा क्या है, उम, विषय क्या है, ये लिखा होता था मतलब ये 3 लाइनें बनी होती थीं और वो स्टीकर होते थे मतलब अ अ अ, चिपकने वाले स्टीकर नहीं कूपन टाइप का कह सकते हैं। वो अलग-अलग डिज़ाइन के होते थे उसपे अ, देखिए, उस वक़्त तो एक कार्टून आते थे अ, डोनाल्ड डक आया करती थी डोनाल्ड डक के बड़े अच्छे-अच्छे उस पर कार्टून बने होते थे, बड़े ही मिक्की माउस बने होते थे बड़े ही सुंदर-सुंदर हुआ करते थे वो जो चिपकाने वाले स्टीकर होते थे किताबों के ऊपर। अ, वो पूरा एक चार्ट आया करता था मतलब आप ऐसे 1-2 भी ले सकते थे, अ, और एक पूरा चार्ट भी आता था। तो मैं तो देखिए पूरा चार्ट लिया करती थी क्योंकि तरह-तरह के उसमें कार्टून कैरेक्टर बने होते थे बड़े ही सुंदर होते थे तो वो फिर किताबों पे आप चिपका दिया करते थे, कॉपी पे चिपका दिया करते थे। लेकिन उसको इकट्ठे करने का भी बड़ा मेरे को शौक़ था मेरे को बहुत अच्छे से याद है हाँ, वो जो स्टेशनरी वाले भैया थे ना, मैं उनके पास जाती कि आज कौन से नए कैरेक्टर का चार्ट आया है उनके पास में, फिर वो पूरा चार्ट ले लेती हाँ, फिर उसको काटना पड़ता है क्योंकि वो छोटे-छोटे होते हैं ना मतलब 3-4 अ, सेंटीमीटर 3 मीटर बड़े होते थे वो कूपन फिर उनको काट के और जैसे अ, गड्डी होती है ना नोटों की गड्डी या ताश की गड्डी ऐसे उनको मैं जमा करके रखती थी वो बहुत ही मतलब एक ख़ूबसूरत संग्रह कह सकती हूँ मेरे पास अक्सर हुआ करता था। जी।
जी। हुँ। हुँ। अ, याद आ गयी बचपन की। जी। हुँ। जी। अच्छा! हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। जी। हाँ। <chuckles> अच्छा! हुँ। अ, हाँ। हुँ। हुँ। <chuckles> जी। जी अ, बिल्कुल आपकी बातों ने ना मुझे अपने बचपन में भेज दिया। अ, <chuckles> मुझे भी सारी चीज़ें याद है द जैसे देखिए ना कि अ, जैसे लड़के होते तो लड़के होते थे तो बेन 10 का बेन 10 और स्पाइडरमैन के वो स्टिकर्स लगाते थे। लड़कियाँ होती तो बार्बी का, है ना? तो आपके साथ भी तो हुआ ही होगा ये, है ना? तो आप मुझे ये बताइए जिसने ये सारी चीज़ें करके, जैसे आपको शौक था अ, ये स्टिकर्स कलेक्ट करने का, है ना? तो कहीं न कहीं फिर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता हो रहा होगा कि अगर मेरे पास 30 स्टिकर हो गए तो मतलब अरे! खतरनाक, है ना? तो फिर जब प्राउड फ़ील होता था आपको, गर्व, तो आप दिखाती कैसे थी इसको? देखिए गर्व हम जब फ़ील करते हैं ना, तो हम में दिखाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो फिर आप दिखाती कैसे थी कि कि अब जैसे अपने दोस्तों को कैसे दिखाती थी कि मतलब अ, कि देखो, देखो मेरे पास इतना है, मैं तुम्हे नहीं दूँगी। बचपन में देखिए ऐसे ही कुछ करते हैं ना हम, तो आप आप किस तरीके से करती थी?
हुँ। <laughs> जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। बहुत। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए दरअसल अ, क्योंकि उस दौर के बच्चे तो उ अ, सभी थे, मतलब उस दौर में तो जो साथ में पढ़ रहे थे। अ, तो वो शौक उन्हें भी था वो भी थोड़ा बहुत तो इकट्ठा करते ही थे ये सारी चीज़ें, तो वो दिखाते थे। तो जैसे ही उनके पास में मतलब गड्डी बोला करते थे हम उसको ना, है ना? तो उनके पास में 10 की गड्डी है, मतलब 10 स्टीकर हैं, तो वो दिखाते थे। फिर मैं पहले सबके देख लेती थी, है ना। अ, जैसे इंटरवल के अंदर हम अ, सब अपना-अपना कलेक्शन दिखाते थे। किसी के पास 5 किसी के पास 10, है ना। ऐसे फिर मैं बोलती अच्छा, तुम्हारे पास ये है तुम्हारे पास ये है, अब मैं दिखाती हूँ, है ना। फिर मैं अपनी गड्डी निकाला करती थी और वो होते थे कोई 50-60 के करीब हाँ, बहुत सारे। फिर जैसे ही वो मतलब ऐसे खोलने लग जाते थे, मैं बोलती थी नहीं, नहीं मैं हाथ नहीं लगाओगे इनको, ये मेरे बहुत मतलब मैंने इकट्ठे किए हैं तुम खराब कर दोगे, गंदे हो जाएँगे, गिर जाएँगे। फट भी जाते थे क्योंकि देखिए वो होते कागज़ के थे। तो उस वक्त प्लास्टिक वग़ैरह तो होता नहीं था इतना। तो वो रबर बैन भी लगाई भी होती थी, उसमें रबर में से जैसे ही मैं खोलती तो फर्र करके गिरने लग जाते थे, इतने ढेर सारे होते थे ना। तो सब उठाने लग जाते थे मेरे जो क्लासमेट्स होते थे। फिर मैं बोलती थी उनको दिखा के देखो मेरे पास ये हाथ में लेकर के। मेरे पास ये मिक्की माउस है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में देखो ये है मिक्की है, ये डोनाल्ड है मेरे पास में। बहुत मतलब मैं उनको फिर दिखाया करती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उनके मुँह ऐसे हो जाते थे, फिर वो माँगते भी थे कि अच्छा म हमसे ये ले लो, हमारे पास ये 2 हैं, तुम 1 वो दे दो नया वाला हमें ना। मतलब बार्गेनिंग होती थी। <laughs> तो बड़ा अच्छा लगता था। एक चीज़ और थी लेकिन, मेरा जो बड़ा भाई थे ना, तो अ, वो मुझसे बड़े थे। अब ज़ाहिर सी बात है भाई-बहनों के अंदर तो वैसे ही बड़ी नोक-झोंक होती रहती है। वो कई बार मैं जब दिखाती होती थी तो मुझसे छीन कर के भाग जाया करते थे। हाँ, तब मैं फिर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोया करती थी फिर स्कूल में तो खैर मैं कुछ नहीं कर पाती थी। फिर मैं घर में आ कर के मैं बहुत उनकी शिकायत करती थी। फिर वो मुझसे बोलते थे अगर शिकायत करेगी तो फिर मैं और तेरे सारे के सारे निकाल लूँगा बैग में से। <laughs> वो भी एक दौर था देखिए। <chuckles> जी।
हुँ। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह! हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, ये तो है। ओह! <laughs> हुँ। अरे! <laughs> हुँ, जी। बिल्कुल बचपन की यादें तो बहुत सुनहरी होती है। देखिए जब हम ना ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना तो कहीं न कहीं जैसे कि आप खुद ही कलेक्ट करती रही होंगी कि आपके पास 60 की गड्डी है, 80 की गड्डी है, है ना। तो उस टाइम पे आपके जो परिवार वाले थे, जैसे कि हमारे माता-पिता हो गए या फिर बड़े भाई हो गए, जिन्हें समझ है इन चीज़ों की कि ये चीज़ें तो बेफ़िजूल की हैं, है ना? तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती थी, वो ऐसा बोलते थे कि इतना ज़ा स इतना क्यों जमा कर रहे हो? मतलब ये फ़ालतू का है, कचरा है, ऐसा कुछ बोलते थे?
हुँ। हाँ। हाँ। जी। जी। हुँ। हुँ। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, इस मामले में तो मैं सौभाग्यशाली रही। अ, मेरी मम्मी भी मुझे ले जाती थी स्टेशनरी वाले भईया की दुकान पे। अ, उन्हें पता था मैं मतलब देखती रहती हूँ नया चार्ट आता है तो मेरा कलेक्शन होता है। मेरे पापा भी ले जाते थे। अ, भाई वैसे तो खैर दिला दिया करता था लेकिन बस वही है कि छेड़खानी जो होती है ना भाई-बहन की अ, वो करने में मज़ा आता था भाई को। मतलब मेरे को खिसियाने में, मेरे को खिजाने में भाई को बड़ा मज़ा आता था। तो बस वो ऐसे ही करते थे। बाकी तो देखिए ऐसी तो नहीं मेरे को कभी अ, सुनने को मिला कि फ़िजूल खर्चे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि मम्मी-पापा खुद ही ले जाते थे मुझे स्टेशनरी की दुकान पे, कि भई नया चार्ट आया है तो दिखा दो, फिर वो दिला भी देते थे। भाई भी दिला देता था जैसे मैंने बोला। बस भाई की गंदी आदत ये थी मतलब वो वो उससे जब भी मतलब उसकी मनमर्जी का काम नहीं होता था ना, कुछ मैं नहीं करती थी, बस वो सीधे मेरे कलेक्शन के ऊपर आ जाता था और मेरे कलेक्शन को मतलब निकाल के बोलता था, "अब देख मैं ये ले लूँगा, तेरा ये ले लूँगा।" वो जो एक ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ होती है वो किया करता था भाई मेरा। जी।
हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। देखिए, जब हम बचपन में थे जब हम बच्चे थे, तो हमारे लिए ना चीज़ों को कलेक्ट करने के मायने अलग थे। लेकिन आज की आज का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का, फ़ोन का, ठीक है? तो यहाँ पे आज के जो बच्चे हैं, उनको उनको उनका जो कलेक्शन है, उसके मायने बदल गए हैं। वो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है? सेव कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन ग गेम्स को कलेक्ट कर रहे हैं कि, "मुझे ये गेम मिल गेम मिल जाए, ये गेम अच्छा है। मैं इसको कलेक्ट कर लूँ, इसको खेलूँगा। आज ये खेल लेता हूँ, कल ये खेलूँगा।" है ना? और हम लोग को कुछ और ही चीज़ स्टिकर्स कलेक्ट करते थे, है ना? ये सारी चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्स कलेक्ट करते थे। कौन-कौन सी चीज़ें भले से हमारे काम नहीं आती थीं फिर भी हम उसको कलेक्ट करते थे। तो आप कैसी मतलब आप जब सोचती हैं, आज के बच्चों को देखती हैं तो आपको क्या लगता है, कि वो ज़माना सही था या आज का ज़माना सही है?
हम्म। बिल्कुल। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। <chuckles> हम्म। जी। हुँ। जी। हाँ, वो भी। बिल्कुल। हुँ। देखिए, ये कहना तो थोड़ा-सा मतलब मुश्किल ही हो जाता है क्योंकि अ, आज के ज़माने को देखें तो आज तकनीक का दौर है, जानकारी का दौर है। तो अगर बच्चे मतलब जानकारी इकट्ठी करते हैं, है ना? तकनीक के साथ में ए, रहते हैं, तो शायद ये आज के दौर की आवश्यकता भी हो सकती है, शर्त भी हो सकती है और अह हमारे ज़माने की बात करें तो वो ज़माना वाकई बहुत मासूमियत भरा था। अ, सामाजिक संबंध हुआ करते थे, बचपन जो था, वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। शारीरिक गतिविधियाँ हुआ करती थीं। अ अ, रिश्तों को, टीम वर्क को समझने के खेल भी हुआ करते थे देखिए, उस वक़्त जो हम खेल खेला करते थे इकट्ठे होके बाहर हो करके। कल्पना शक्ति होती थी उ देखिए जैसे कि मैंने ये आपको स्टीकर की बात बताई, लेबल की बात बताई। कई चीज़ें होती थीं जैसे आपने कहा ज्योमेट्री बॉक्स हम इकट्ठे किया करते थे। एक पंख होते थे, रंग-बिरंग पंख मिला करते थे, उसको विद्या कहा करते थे है ना? वो इकट्ठे करने का बड़ा ही शौक हुआ करता था उस वक्त में। पेड़ों के बीज इकट्ठे करने का शौक हुआ करता था, तो वो एक अ अ अ, जो अ, वक़्त कह सकते हैं ऐसा था जब आप बच्चा जो है, बचपन से खेल-खेल में पर्यावरण के प्रति भी देखिए सजग रहता था। जैसे मैंने कहा बीज इकट्ठे करते थे अ, टीम वर्क की भावना आती थी, साथ में बाहर खेलते थे, शारीरिक गतिविधि ज़रूरी हो जाती थी। उस दौर की शायद ये शर्त रही होगी, लेकिन अगर फिर भी तुलना करने के लिए जैसा आपने पूछा है मुझसे, तो मैं यही कहूँगी कि वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि देखिए एक तो मासूमियत थी जैसा मैंने कहा, हम बाहर खेला करते थे, घरों के अंदर ही नहीं घुसे रहा करते थे। टीवी भी बहुत ही कम मतलब घरों के अंदर हुआ करते थे। अ, तो एक जो मासूमियत थी बच्चों की वो बरकरार रहती थी क्योंकि टीवी पर भी देखिए वही डोनाल्ड डक वाली जो कार्टून होती है वही देखने को मिला करती थी हफ़्ते में 1 बार। तो उसमें कहीं पर भी अ, बच्चों की मानसिकता या सोच से अलग हट करके कुछ भी नहीं दिखाया जाता था। है ना? आज के दौर में देख लीजिए बच्चे जो हैं, वो वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं ए, और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। उम, बचपना कहीं दिखाई नहीं देता उनके अंदर अ, बहुत सारी चीज़ें जो केवल वयस्कों के लिए होती हैं और बच्चों को नहीं भी देखनी चाहिए, अब वो अ, चाहते ना चाहते उन तक पहुँच ही जाते हैं जो कि देखिए, उनकी एक जो अपरिपक्व और मासूम अ, समझ होती है, उसके ऊपर बहुत ही गहरा और अ, बहुत ही खराब असर भी डालती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगी देखिए, पहले का दौर ज़्यादा अच्छा था।
जी। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी, ये तो है। जी। जी। जी, बिल्कुल। सही कहा आपने देखिए कि, वो जो दौर था ना वो बहुत मासूमियत भरा हुआ था। लेकिन आजकल का आजकल के बच्चे ब उम्र से पहले ही अ, परिपक्व होने लगे हैं, जी। अ, तो, जैसे कि ना आप जब ये कार्ड्स कलेक्ट करती थीं, कुप अ, टिकट्स कलेक्ट करती थीं, तो उस टाइम पे उस टाइम का जो ये हैबिट थी आपकी चीज़ों को कलेक्ट करने की। तो क्या उसने आपके अ, जीवन पे भी असर छोड़ा है?
जी, बिल्कुल। बड़े हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ, देखिए ए, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद अ, क्योंकि वो देखिए बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें होती थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती थी अ, बहुत ख़ुशी देती थी। तो शायद मैंने जीवन में ये सीख लिया अ, कि ख़ुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी अ, जो वैभव होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको, अगर आपको पसंद हैं, आपको ख़ुश कर रहीं हैं, तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये चीज़ बेशक मैंने सीखी है क्योंकि वही बीज अगर मैं आज भी देख लूँ पेड़ों के हालाँकि मिलते नहीं हैं अब वो अ, मुझे उतनी ही ख़ुशी होगी। मुझे छोटी-छोटी चीज़ों से ज़्यादा ख़ुश अ, जो मैं हो जाती हूँ, शायद कहीं न कहीं वो बचपन के जो शौक थे अ, वही रहे होंगे अ, बहुत ज़्यादा मेरे को ये चीज़ें वैभवशाली जीवन नहीं चाहिए। ए अ, प्रकृति की जो जैसा मैंने आपको कहा कि हम बाहर खेला करते थे, पेड़ों पर चढ़ा करते थे, आप सोचिए, आज के तो शायद ही किसी बच्चे को मैंने देखा होगा पेड़ पे चढ़ते हुए, उन्हें तो शायद आता भी नहीं होगा पेड़ पर चढ़ा कैसे जाता है। <laughs> तो देखिए, हम पेड़ों पर चढ़ कर के मतलब बंदरों की तरह उछल-कूद किया करते थे, कई बार गिरे भी हैं, ऐसा नहीं है टहनी लचक गई तो चोट भी लगी है। अ, लेकिन वो मतलब उससे ही तो हमने सीखा, गिरना-पड़ना, चोट खाना वापस से सँभल जाना। तो देखिए, जीवन क्या है? जीवन भी तो यही है, कि आप कभी सफ़ल होते हैं, किसी काम में असफ़ल होते हैं अ, गिर जाते हैं लेकिन फ़िर उठ कर के खड़े होना वहीं से सीखा, बचपन से ही सीखा, कि चाहे जो भी हो आपका जो अ, अंतर्मन है, वो ख़ुश रहना चाहिए, गिरना, पड़ना अ, चढ़ना उतरना चलता रहता है। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा मायने रखती है अ, जो ख़ुशियाँ हैं, वो दरअसल बाहर कहीं नहीं होती हैं, वो आपके अपने अंतर्मन के अंदर होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सादगी से जीना अ, ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना और असफ़लताओं के बावज़ूद भी वापस से एक नई उम्मीद, आशा के साथ में खड़े हो कर के फिर से जीवन की संघर्ष यात्रा में शामिल हो जाना अ, और ख़ुश रहना। ये शायद मैंने अपने बचपन से ही सीखा है।
जी। हुँ। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि देखिए वो जो बचपन की हैबिट थी, चीज़ों को कलेक्ट करने की, है ना? जिस पे हम उस टाइम पे गर्व करते थे, तो वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी अपना छाप छोड़ देती हैं, है ना? मुझे आपसे बात करके और आप स के विचार जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो, मैं आशा करता हूँ, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।
हुँ। जी। बिल्कुल। जी। जी, देखिए मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से देखिए आपने ए, इतने अच्छे-अच्छे स ल सवाल किए हैं, और ना केवल सवाल किए बल्कि बहुत ही दिलचस्पी के साथ में मेरी हर बात को सुना भी है। अ, ज़रूर देखिए उम्मीद है, फ़िर कभी मुलाकात होगी और किसी तरह से फ़िर से हम बहुत सारे अच्छे पल भी साझा करेंगे। इतना अच्छा मेरे को अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।